Yemek yapmayı hobi olarak görüyor musun? Eee, en sevdiğin yemek, eee, hangisi mesela?
Eee, valla ben hem yemek yapmayı hem de yemek yemeyi hobi olarak görüyorum diyebilirim. Eee, ve gerçekten.
Öyle mi? Genelde, ııı, bazı insanlar bunu bir z ihtiyaç veya z zaruret olarak da görüyor da. Böyle o yüzden, hani, hobi olarak çok f daha farklı i ikisi, ııı, o anlamda, değil mi?
Hı hı. Evet. Evet evet, ya, çok doğru çok güzel bir şey söyledin aslında. Benim annem mesela, yemek yapmasam, yapmayı hiç sevmez ve böyle Jetgiller gibi hapla beslensem yeter falan diyen, eee, biriydi ve o yüzden de böyle benim böyle bizim evde, eee, çok sayı sınırlı sayıda yemek pişerdi. Çok çeşitlilik yoktu. Yani annemin böyle iyi yaptığı birkaç yemek vardı, eee, ki o yemekleri de severim hâlâ. İşte patlıcan, musakka, eee, kuru fasulye, işte, pilav, köfte, makarna falan diye giden. Bir de börek çok iyi yapar, çıtır çıtır börek. Eee, bunlar iyiydi. Bunları da hâlâ çok severim.
Hı hı. <chuckles> <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. E, tabii, tabii. Anne köftesi, anne böreği, onlar değişmez zaten. <chuckles>
Evet, evet aynen. Yani, gerçekten çok çocukluğumdan beri iç harcını tattırırdı, biraz işte, böreği bana yok ucunu kıvırtırdı falan filan derken o rulo böreklerin, ben de böyle biraz, hani, onun sevdiği yemekleri yiyerek ama yemin ede sevdiği yemekleri ve böyle çok az yemek yapmayı sevse de onları yaparken keyif alıyor, yani biraz öğrendim gördüm.
Ah. He. <chuckles> Bu börek Bu börek yaparken börek yaparken yufkadan tırtıklamayı sever miydin? <chuckles>
Evet, çok severdim. Hatta benim böyle babaannem falan da anneannem de yani bütün ailenin kadınları börek konusunda birbirleriyle mücadele hâlindeler, işte. Kim daha iyi yapacak kim daha çıtır.
Çiğ yufkanın Wow. Peki. Hı hı. Annen, hani, çok yemek yapmayı böyle, hap olsa öyle daha rahat ederdi. Hani, çok yemek yapmayı se sevmiyor ama sen ı seviyorsun anladığım kadarıyla. B bu, eee, bu normalde anneleri izler kızlar ama sende nasıl bu, eee, keyfe dönüştü veya hobiye dönüştü?
Hı hı. Evet. Aynen. Hı hı. Evet. Eee, valla o da evlendikten sonra oldu diyebilirim. <chuckles> Eee, şimdi eşim aynen eşim, eee, yemek yemeyi çok seven ve böyle, eee, işi gereği de aslında hem Türkiye'de hem böyle dünyada çok farklı yerlere gitmiş, gezmiş ya da gitmesi gereken sık sık seyahat etmesi gereken bir, eee, işi vardı. O yüzden de, farklı yörelerin yemeklerine çok aşina ve, eee, çok böyle severek, ballandırarak falan anlatıyor, bana anlatırdı.
Hımm. <chuckles> Nasıl oldu? Hı hı. Hı hı. Ha ha. Farklı tatları da seviyor o zaman, hani, denemeyi seviyor.
Evet. Hı hı. Aynen. Yani hem farklı tatları denemeyi seviyor ama böyle çok da, hani, açık da değil. Atıyorum böyle tatlıyla tuzluyu karıştırmaya, hani, böyle çok çok o kadar böyle yepyeni şeylere, eee, çok açık değil ama böyle kafasında mantığında iyi olduğunu bildiği örtüşen lezzetleri, işte, mesela baharatları çok sever, acıyı sever. İşte, böyle balıktır, ettir bunları sever falan. Eee, o yüzden de böyle, eee, hep böyle ballandıra ballandıra anlatıyordu. İşte, "Of canım bunu çekti, ay şunu yedim çok güzel." falan derken, eee, biz de evlenince annem benim yemek yapmayı çok sevmediği için, e, hâliyle çok fazla yapmadığı için ben de böyle hem çeşitlilik anlamında hem de böyle beceri anlamında aslında, eee, biraz zayıf kalıyordum aslında ona göre açıkçası. Emm.
O Hıı. Açık değil. Güzel gözüken. Hı hı. <chuckles> Zayıf. Bu bir zorluk yarattı mı eşinde, ilk başlarda?
<chuckles> Valla beklentisi yüksekmiş aslında. Ben tabii onları anlamamıştım.
<giggles> Hani, yemek yemeyi seven bir insan <chuckles> birden öyle bir duruma düşünce. <chuckles>
Evet, evet. Bu arada yemek yemeyi çok sever ama bir yumurta bile de kırmaz bir yandan. <chuckles> Öyle de bir tür. <chuckles> Eee, neyse, sonra şöyle oldu. Eee, dedim ne yemek yapayım o zaman? Ben de, hani, yemek yapmayı bilmiyorum. E, sen de bilmiyorsun ama yemeyi seviyorsun. Ben de yapmayı öğrenmek istiyorum, hevesliyim. Eee, bana, hani, 3 tane yemek söyle, ne yapayım dedim. Eee, öyle başladı benim ilk yemek yapmaya başlama serüvenim aslında.
E, genelde erkeklerin var, değil mi öyle bir şeyi? <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. O, ve peki o yemekleri, emm, mem m yaparken n nasıl, tarifleri nasıl, ııı, buldun? İnternetten mi yoksa ailede bilenlere mi? Genelde bayanlar eve evlenince, işte, önce, eee, anne ııı, ye e gere soruyorlar. Eee, sende nasıldı bu?
Hı hı. Hı hı. Eee, valla ortaya karışık çünkü 3 yemek sordum. Bir tanesi Ali Nazik. Eee, bizim evde kimse, yani, ailede, evde Ali Nazik yapmaz. Yani, bir restorandaysa falan yenilir ama evde
<chuckles> O! Evet, genelde dışarıda yenilen şeyleri de
Evet yani o patlıcanları közde o eti şusu busu falan derken, hani, bizim evde pişen bir yemek değildi. Bunu mesela biraz araştırdım. İşte, evde nasıl yapılır, şudur budur falan. Eee, ilk denemeye Ali Nazikle başladım. Çok beğenildi.
Hı hı. Zahmetli bir yiyecekle başladın yani. Yapımı zahmetli olan bir yiyecek, hani kolay bir şeyle de değil anladığım kadarıyla.
Evet, evet, aynen. Evet, beklenti yüksekti dedim ya, gerçekten de yüksekti beklenti, yani. Ama ben de heves yapacağım dedim, neden olmasın, yaparım. Hatta, eee, yaptığım yemekleri eğer böyle tadını beğenirsem eşime de soruyorum. Hatta, mesela, Ali Nazik yaptım, 5 üstünden bir puan ver diyorum. Eee, mesela 4 veriyor. Yemek kitabıma, eee, 3 ve üzeri not alan yemekleri yazıyorum tarif olarak. Sonra unutmayayım diye. Aynen.
Çok iyi. <chuckles> Hı hı. Wow! Oy, çok güzel! Ha, öyle bir kitabın var yani, d doğru mu? O onları tekrar
Var, var, evet. Dediğim gibi yemek yapmaya alıştım ve çok sevdim. Eee, yeni tarifler denemeyi, yapmayı da, ııı, seviyorum, çeşitlendirmek de istiyorum. O yüzden kendime bir yemek kitabı aldım ve denemediğim hiçbir tarifi yazmıyorum. Deneyip beğendiğim, jüriden onayı geçen, işte, gerek eşim, gerek, işte, misafir geldiyse o yemeği kime yaptıysam herkese sorup onun da puanını yazıp aslında, eee, yemek kitabıma koyuyorum. Hatta poloraid makinem var bir tane. Onunla da o yemeğin fotoğrafını çekip tarif defterime ilk yaptığım gün yapıştırıyorum aslında.
Hı hı. Hı hı. Evet. O! Sen o anlamda oldukça ciddi bir, eee, çalışma yapıyorsun. Yani, konu sadece yemek yapma değil, onu documenté de ediyorsun, eee, ve daha sonrasında tekrar ulaşmak için gerekli hazırlıkları yapıyorsun. Peki, bu an emm, bunun sende yarattığı duygusal etki nasıl? Yani, hobi aslında insan için en önemli şeyi, ken iii, içinde bir dinlenme ihtiyacı yaratması gibi bir şey. Emm, kendini ruhen arındırmak gibi bir şey. Sendeki yemek yapmanın getirdiği bu duygusal etki, eee, ne? Neler oluyor?
<chuckles> Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, onda onda şöyle. Yani, bu bir serüven gibi benim için aslında ve her aşamasını seviyorum. Yani, önce, mesela, bugün ne yi ne yiyelim ya da, işte, biri benden bir yemek bekliyorsa, bunu yaptın mı, yapar mısın ya da bir yemek söylediyse önce bir araştırıyorum. Burada bu arada yaptığım yemeği yaparken, hani, mevsimine göre, mesela, atıyorum, şu an balkabağı dönemi, işte, balkabağı olan neler yapabilirim, eee, bunları da araştırıyorum. Yani, bir ön hazırlık sürecini, araştırma sürecini, eee, seviyorum. Eee, pişirme süreci de bana keyif veriyor, onları hazırlama. O zaman güzel bir müziğimi açıyorum. Bazen bir kadeh şarabımı koyuyorum. Orada böyle gerçekten biraz da meditatif, o anda böyle başka bir şey düşünmeden, o yemeğin altı yanmasın diye düşünerek belki de diğer, işte, iş stresiydi, başka kaygılar neyse onlardan
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Ortamdan kopan. <chuckles> Onlardan uzaklaştırıyor.
Evet, aynen. Sonrasındaki mutluluğum da, dediğim gibi, yemek yemeyi ben de seviyorum, eşim de seviyor. Eee, sonrasında da o yemeği yerken böyle, eğer gerçekten tadı da lezzetli, güzel olduysa, eee, b onun beğenilmesi, benim onu beğenmem, eee, beni gerçekten çok mutlu, eee, ediyor diyebilirim. O yüzden de, hani, aslında yemek yapmayı bir hobi olarak görüyorum sanırım.
En Evet. Dedi. Peki, emm, ş şunu sormak istiyorum bu noktada. Yemeğini böyle iştahla yiyen insan, misafirlerin ya da aileden birileri geldiğinde, eee, ona tekrar yemek yapmak, böyle iştahla, keyifle böyle yendiğini gördüğünde ona tekrar yemek yapmak böyle seni mutlu ediyor mu?
Hı hı. Ediyor, ediyor. Mesela hatta şeyler de çok hoşuma gidiyor.
Ya da, e, sen o o kişilerin tekrardan böyle, gelsene bana sana yemek yapayım tarzında şeylerin oluyor mu? <chuckles>
<chuckles> Ya, valla, açıkçası oluyor. Mesela çok yakın arkadaşlarım var. Kim böyle, herkesin sevdiği şeyler fa farklı oluyor. Mesela benim bir, eee, muzlu bir kekim var, banana bread deniyor. Mesela onu ç seven bir arkadaşım var. Onun onu sevdiğini çok biliyor çok s yani, çok eminim. Çok söylüyor, defalarca, “O kek neydi ya, unutamıyorum.” falan diyor. Mesela o bize gelmese de biz, mesela, ona gideceksek, eee, yapıyorum, götürüyorum mesela bazen yanımda ya da, eee, biri, “Üf, canım şunu çok çekti.” falan diyor, bir arkadaşım mesela. Daha önce yaptıysam ve, hani, biliyorsam zaten ama bilmiyorsam bile araştırıyorum, en iyi tarif nasıl olur, kafamda deniyorum, ona sürpriz yapıyorum, çağırıyorum. Ya, gerçekten, eee, böyle, yani, sevi yaptığım şey sevilince ben benim böyle mutluluğum 2-3 kat, eee, artıyor. Böyle gaza geliyorum, yapmak istiyorum. Evet, aynen.
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. O! Hı hı. <chuckles> Moti motivasyonunu oldukça arttırıyor. Peki oradan daha farklı şeyler denemeye geçiyor musun? Yani
Geçiyorum, geçiyorum. Yani, hem aslında şeyi seviyorum, geri bildirim almayı. Yani, e, bu çünkü bazen de tabii hep böyle güzel şeylerden bahsettik ama bazen de çok büyük, böyle başarısızlıkların, hüsranla sonuçlanan tarifler de olmuyor değil. Bazen oluyor. Imm, mesela
Evet. Öyle mi? Ne gibi örnek verebilir misin birkaç tane ya da yaşadığın 1 tanesi?
Hı hı. Mesela bir gün eşimizle eşimle, işte, evlilik yıl dönümümüz, böyle pandemi zamanı, zaten sokağa çıkma yasakları falan var. Evde böyle güzel bir yemek yapayım falan dedim. Eee, işte, böyle şey, güzel mezeler hazırlayayım. Böyle biraz, böyle, işte, rakı, meze falan gibi olsun dedim. Evet ya. Bir kere meze olayı, eee, şu açıdan çok zor. Yani, küçük küçük çok fazla malzeme, çok fazla bulaşık, eee, ve böyle çok fazla bir kaos yaratabiliyor mutfakta. Benim için öyle en azından. Aynen.
Evet. Hı hı. O! Mis gibi bir sofra. <chuckles> Değil mi? Bir de mezenin galiba 1 tane, eee, yapmakla yetinilmiyor. Meze, yani, meze bir kardeşler istiyor, bir yanında başka şeyler yine meze tabakları olsun istiyor gibi değil mi?
Aynen. Evet, evet, evet, aynen, kesinlikle. O yüzden, ya, meze, çok çeşitlilik, mezeleri yapayım dedim. Böyle, hiçbiri sunumuna falan özen gösterdim mesela. Hiç böyle güzel olmadı tadı. Yanında balığı yiyecektik. Balığı fırında böyle hiç düzgün pişiremedim, çok kuruttum falan derken sonra zaten yemek yerken rakıları devirdim falan. O gün mesela böyle şey oldu, "Ya, dışarıdan pizza mı söylesek, ne yapsak?" a falan, geldik. En s
<chuckles> O! Ah, a <chuckles> <scoffs> Ne hayaller kuruluyordu, sonuç neyle o dö dönüştü?
Ya, evet, valla, gerçekten öyle oldu. Yani bazen öyle oluyor. Bu arada o gün bugündür öyle çok meze falan da yapmıyorum. Yani böyle daha büyük ya tencere
O tam onu onu soracaktım, bu tarz olumsuz bir durum seni onları, eee, yapmamaya i itiyor mu ya da olumsuz bir şey y yaratıyor mu diyecektim.
Ya, şöyle, yani, evet, biraz, yani, bulaşık, kaos, yani, uğraştığın şeye değmiyor. Meze ya ne karın doyuruyor bence aslında ne de, hani, o kadar efora değiyor. Yani, şey çok güzel ama dışarıda bir yerde gidelim, mezemiz, rakımız, işte, zaten, işte, buzu gelsin, rakısı gelsin, mezeler gelsin çeşit çeşit. Hani, bu çok keyifli, eee, ve, hani, o sofradan da çok keyif alıyorum ama evdeyse, hani, yine balık olsun ama yanına böyle güzel, belki, işte, patates, belki bir sebze, bir salata, böyle daha basit. Yani, çok böyle karmaşık hâle getirince, eee, o kadar böyle uğraşa veya şeye bence değmiyor. Eee, o yüzden de daha böyle güzel, farklı, onun yerine, işte, fırında çok daha güzel bir yemek, belki böyle şaraplı, işte, kerevizli etler falan yapılabilir ya da sulu yemekler, eee, her zaman yapılabilir. İşte, zeytinyağlılar falan diye
<chuckles> Hı hı. Evet. Olsun. Bir salata. Evet. Anlıyorum. Güzel. Sulu yemekler? Hı hı. Peki, ana soruyu soruyu sorayım. En sevdiğin yemek hangisi? Var mı öyle bir tane sevdiğin, çok sevdiğin?
Ya en sevdiğim En sevdiğim yemek yani ben uzun yıllar hayatım boyunca patlıcan yemedim. Annem de benim hiç sevmez zaten. Eee, ya ge
Hı hı. Çok ilginç. <chuckles> Ha, çocukluktan annenin sevmemesinden kaynaklı.
Hem onun etkisi var herhâlde. Hem böyle belli bir yaşa kadar çocuklara patlıcan yedirilmez falan gibi bir şey vardı herhâlde, bilmiyorum. Eee, böyle gerçekten 30'larımda falan patlıcan yemeye başladım. Eee, ve de, eee, musakka mesela, ya, patlıcanın şu an her hâlini seviyorum ama mesela patlıcan musakka, pilav, cacık, bu benim yine, işte, eşimin de istediği 2'nci yemekti Ali Nazik'ten sonra ve bu 3'lüyü çok severim.
Evet, evet. Hı hı. Oh. Bir 3'lü böyle. <chuckles> Patlıcan, pilav, eee, cacık, en güzel 3'lü diyorsun. <chuckles>
Aynen yani onu ben ne zaman hangi gün olsa herhâlde hayır demeden yerim diye düşünüyorum.
Eşin de bu anlamda sana uyu uyuyor, onun zevki de örtüşüyor bu anlamda değil mi?
Evet, evet, çok örtüşüyor kesinlikle ama orada biraz şu çatışmaya giriyoruz. O, patlıcanları kızart diyor. Ben diyorum ki, “Yok, gerek yok, fırında yapacağım ben, anlamayacaksın bile.” falan ama fırında yaparak yip haz yapıyorum kendim yaptığımda musakkayı ama bence çok da güzel oluyor. Yemek kitabımda 5 üstünden 4,5 notu diyebilirim. <chuckles>
<chuckles> Hıı! <chuckles> O! Çok güzel. P peki, bu, eee, yemek, şimdi fırında yapıyorum dedin. Hani, emm, ani geçmişten gelen alışkanlıkları böyle günümüzün daha sağlıklı y tarzı, eee, yemeklerle böyle harmanlıyor musun?
Hı hı. Hı hı. Ya, evet, elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum bunu. Yani, eee, evet ya, çok bi büyük bir fark bence. Tabii ki kızartmanın lezzeti ayrı ama, hani, o kadar yağı, eee, almaya da değecek bir şey değil bence. Biraz böyle hem, eee, midemi, yani, şey, bizi hoşuma gidecek lezzet olarak çok bozmayan ama bir tık daha sağlıklı alternatiflerini deneyerek bulmaya çalışıyorum. Bir de, mesela, musakkada şeyler önemlidir. Yani, işte, bazı malzemeler, mesela, işte, salçası, işte, mesela ben hep Antep'ten getiririm salçayı falan. Hani, onlar, mesela, kızartma yerine iyi bir salça kullanmak, eee, bence daha güzel bir lezzet veriyor ve daha sağlıklı bir opsiyon oluyor.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Evet. Hıh. Yani sağlıklı olmasına da biraz özen gösteriyoruz diyorsun. Yani, eee, ç çok yağlı yemeye gerek yok alternatifleri bu anlamda rahatlıkla oluşturabiliriz diyorsun.
Evet. Aynen, aynen.
Evet, çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için.
Ben de çok keyif aldım. Çok güzeldi gerçekten, eee, çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz, hoşça kal.